อา ทำดนตรี อ่า ร้องเองก็ยังไม่เคยร้อง เพราะว่าอาจจะต้องใช้
อืม
อัดเสียงอะไรที่มันแมตช์กันกับเพลงเราด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ยังนะ อาจจะลัง มองหาอยู่ แต่ตอนนี้ก็เลยให้เอไอจัดการเรื่องของคำ คำร้องกับ อ่า คนร้องกับทำนองอยู่ให้ อ่า ก็ลงในยูทูบ ตอนนี้ก็ลงไปแล้ว นั่นแหละ ก็เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีบ้างแล้วครับผมตอนนี้
อือฮึ ๆ อือ ๆ ๆ อืม อือฮึ ครับ อือฮึ โอ้โฮ เยี่ยม ๆ เยี่ยมมากเลยครับอันนี้เนาะ โอ้โฮ ว่า ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของแบบ เฮ้ย ค การได้ลองทำงานอดิเรกใหม่ ๆ หรือว่า หรือว่าคนที่ทำงานอดิเรกนั้น ๆ เป็นประจำอยู่แล้วเลยนะครับเนาะ ว่า เฮ้ย พวกงานพวก อดิเรกพวกเนี้ยบางทีมันก็ อ่า ช่วยผ่อนคลาย ช่วยคลายเครียดด้วย แล้ว บ แล้วสำหรับบางคนบางทีสุดท้ายแล้วมันสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มันหาเงินได้อีก ยิ่งเป็นแบบประโยชน์เพิ่มเติมเข้าไปอีก ใช่ไหมครับอันนี้?
ผม ใช่ครับผม ผม ใช่ครับผม ใช่เลยครับ อันนี้ครับผม ครับ เราก็จะเป็นในส่วนของว่า อาจจะเป็นอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะครับผมในการแต่ง เผื่อจะเข้า เข้าตา เผื่อจะเป็นอะไรที่แบบว่า อ่า มีคนไป คัฟเวอร์ แล้วดังขึ้นมาก็ อ๋อ สบายแล้วเลยด้วยนะครับผมอันนี้ ถามว่าถ้าเป็นเรื่องเครียด ๆ เจออย่างงี้เข้าไปก็อาจจะหายเครียดได้เลยทันที นะครับผม นะครับ อยู่ อยู่ดี ๆ ก็ได้ตังค์ อยู่ดี ๆ ก็ได้ ดัง ด้วย <chuckles> ครับผม
อืม อือ ๆ ๆ ๆ อือ เออ ๆ โอ้ ใช่ ใช่เลย เออ เออ เนาะ หายเครียดเลย ครับ ได้ตังค์อีกใช่ไหม อะฮะ <chuckles> เออ เหรอ? โอ้โฮ ผมว่าแบบ เนาะ ประโยชน์มันเยอะมาก ๆ เลยเนาะ คุณเนาะ ทั้ง โอ้โฮ ถ้าเกิดเราแบบ จาก อา สม เหมือนกันเนาะ บางทีจากตอนแรกเราแค่อยากได้ อยากจะคลายเครียดเนาะ กลาย ไป ๆ มา ๆ ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะกลายเป็นในส่วน โอ้โฮ ให้เงินเราด้วย ทำให้ชื่อเสียง ให้แบบว่าเราดังขึ้นมาอีก อือฮึ แปลว่า งานอดิเรกบางอย่างนี่มัน มัน อ่า มันมีประโยชน์มาก ๆ จริง ๆ เนาะครับเนาะ
ผม ใช่ครับผม ครับผม ใช่เลยครับผม ครับผม ครับ ถูกต้อง เลยครับ มีประโยชน์มากครับ แล้วก็งานอดิเรกนะครับ มันก็สามารถนะครับทำเป็นอาชีพให้เราได้ด้วยนะครับ อย่างที่บ้านนะครับก็จะ งานศิลปะนะครับที่ทำอยู่อะครับ ก็จะกลายเป็นอาชีพให้ ค กับที่บ้านได้ด้วย ก็จะคลายเคียดเรื่องการเงินบางส่วนไปได้บ้างด้วยนะครับ เพราะว่า ว่าบางทีออร์เดอร์ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมาก แต่ก็สามารถ อ้าว ขายออกได้อยู่ตลอดเลยอะครับผม ครับ เดือน ๆ หนึ่งก็ <chuckles> เป็นหลัก 3 ตัว 4 ตัวอะบ้างครับผม
อือ อืม อืม อืม อืม อืม